Mhm, tapi kalau menurutmu nggak ya kalau untuk pempek ini aman aja gitu ya?
Aman aman aman kok alhamdulillah sampai sekarang ya, eee, pempek ini menjadi, makanan nomor 1 sih kalau aku lihat bahkan di keluargaku pun masih gitu, <chuckles> secinta itu.
Mhm. Heeh, jadi sampai sekarang sampai sekarang tiap hari masih makan pempek? Wow.
Sampe sekarang tadi tadi aja tadi sore aja itu, mmm, orang tuaku makan pempek gitu beli pempek, mhm. <chuckles>
Ah, oke, buk ini ya pokoknya kayak cemilan gitu atau dibuat, makan malam atau makan siang?
Ih, Kakak jangan aneh ya bahkan di tempatku aja pempek tuh bisa dimakan pakai nasi Kak sumpah, iya, <chuckles> jadi nggak kenal waktu makan pempek tuh mau sarapan bisa, untuk makan siang bisa, untuk sore bisa, malam bisa terserah gitu loh tergantung perut orangnya gitu.
Mmm. Serius? <chuckles> Oh. Oh. Oh, gitu, menarik sih, wah, hebat nih. <chuckles>
Iya, <laughs> unik kan Kak? Iya.
Seru nih obrolannya, mhm, seru aku baru denger nih kalo apa namanya ternyata pempek bisa juga nih kalo mau dimakan pake nasi gitu ya. Wah wah wah wah, oke, coba deh nanti kapan-kapan aku mau coba tuh. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Mhm, i bener bener, gitu sih Kak kurang lebih. A boleh boleh, <chuckles> boleh Kak silahkan Kak rasain Kak, <chuckles> siapa tau cocok kan? Mhm.
Heeh, tapi sekarang aku heeh, sekarang aku ada janji nih sama orang jadi, entar kapan-kapan kita ngobrol lagi deh ya.
Oh, ya, oke. Iya, boleh, Kak, nanti, eee, aku nungguin juga nih ngobrol-ngobrol lagi sama Kakak. Semoga nanti kita bisa, adalah gitu waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol ke depannya. Sip sip, oke deh. Iya, semoga sek aku juga ya makasih banyak ya Kak.
Mhm. Sip. Sip sip, nah, selamat menikmati pempek. <chuckles> Yo.